Boleh boleh nih aku boleh nih aku mau iniin mau apa, eee eee, apa, mau dilaksanakan mau diterapkan maksud aku, makasih banget nih Kak, eee, se apa, ta kayak tercerahkan juga nih untuk mem membuat, eee, strategi seperti Kakak ya, tadi tips seperti Kakak yang barusan ya, untuk bikin apa, eee, s eee, apa namanya tadi <sucks teeth> eee, diminim apa, dimaksimalkanlah untuk ininya ya kan untuk pembayaran apa, utang dan segala macemnya. Makasih banyak banget Kak, ye atas tipsnya, eee, saya sangat tercerahkan dan mudah-mudahan saya bisa melaksanakannya secepat mungkin. Nanti kalau ada apa-apa aku boleh nanya lagi ya Kak?
Iya iya. Mhm, bunga? Iya. Hutangnya, bener. Iya, sama-sama. Oke.